Of, evet ya. Zaten abim falan anlatıyor işte. Yani evde 1 araba var ama kalabalık bir aileyiz. Yani kalabalık dediğim 2 abim var ama şeyde falan da böyle, ımm, neydi şu, teyzemler, dayımlar falan, onlarla yakın oturuyoruz ve çok iç içeyiz aile olarak. Eee, babamla da çok yakınlar o yüzden araba biraz şey olmuştu, eee, sülaleye m m mal edilmiş araba. <laughs>
Hı hı. <chuckles> Peki o araba hâlâ duruyor mu ya? Çok merak ettim.
Hayır ama 350.000'deyken falan satıldı, yani.
Satılabildi yani 350.000 kilometredeyken.
E, yani enteresan ve bütün geçmişini bilen birine, eee, satıldı. Babamın arkadaşının oğlu istemişti arabayı. Eee, ben bile ilk ehliyetimi aldığımda onunla araba kullandım, öyle söyleyeyim yani. <chuckles>
Hımm. Ya, belki de şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim, bilmiyorum, eee, ne düşünürsün de belki babanın arkadaşının oğlu da arabayı kullanmak kullanmayı öğrenmek için o arabayı satın almıştır.
Hı hı. Yani, olabilir ama araba biraz şeydi, hakikaten <laughs> Evet, şey diyormuş: "Keşke sadece rica etseydim. Niye satın aldım ki?" <chuckles> Yani sorsa verirdi herhâlde babam. Çünkü bizim mesela sokakta şey vardı, tulumbacı vardı bir tane, benim ayrıntılar. Tulumbacıda çalışan çocukların bile o arabayı sürdüğünü hatırlıyorum yani, öyle söyleyeyim. Öyle bir araba. <chuckles> Aynen. Mahalle arabası. <chuckles>
<chuckles> Çünkü herkes orada öğrenmiş ya hani. <chuckles> <chuckles> Hı hı. Hadi canım! Hani, bayağı artık halka mal olmuş bir araba yani. <chuckles> Peki, o zaman şöyle bir şey soracağım. O arabada teyp bölümü var mıydı, böyle, hani, kaset konulabilecek falan?
Hı hı.